คือช่วงนี้นะคะมีความรู้สึกว่า ดื่มพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วก็กินอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ กินมากเกินไป บางทีก็รู้สึกว่า เรากินเยอะไปหรือเปล่านะคะ แบบรู้สึกอึดอัด แล้วก็เริ่มน้ำหนักเริ่มขึ้น แล้วก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพด้วยค่ะ ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้ว ใช่ไหมคะ แล้วก็ยังจะกินเยอะ ดื่มเยอะ แล้วก็กินพวกอาหารพวกนี้ อาหารทอด อะไรที่ กับแกล้มอะไรพวกนี้ด้วยน่ะค่ะ อย่างงี้ควรจะทำยังไงดีคะ ที่แบบว่าจะ จัดการกับตรงนี้ ดูแลสุขภาพให้ได้น่ะค่ะ?
อะฮะ ครับ อือฮึ ครับ ครับผม จริง ๆ แล้วต้อง ต้องบอกเลยนะครับว่า นักดื่ม อย่างนักดื่มแอลกอฮอล์ หรือว่าคนที่ชอบดื่ม อะไรอย่างเงี้ย ก็จะ ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ก็จะต้องมีกับแกล้มเนาะในการตัด เพราะว่าพอ อย่างดื่มไปนาน ๆ แล้ว อย่างเงี้ย มันก็จะมีแบบว่า คือร่างกายมัน ก อ่า กระเพาะมันก็จะแบบเนาะ มีกรด มีอะไรต่าง ๆ ข้างใน แล้วก็ อ่า ย่อยอาหารไปจนหมด ทีนี้มันก็ ร่างกายก็จะหิวอาหารเพิ่มขึ้น อะไรอย่างเงี้ย หรืออาจจะต้องมีอะไรไปเลี้ยงในกระเพาะ ไม่ให้น้ำ เอ่อ พวกแอลกอฮอล์อะไรมันกัดกระเพาะมากเกินไปตามธรรมชาติของมนุษย์ ทีนี้ต้องถามหน่อยว่า ปกติคุณดื่มมากน้อยแค่ไหนอะครับ พอจะคร่าว ๆ ได้ไหมครับ? อือฮึ
ค่ะ อืม อา อือฮึ ค่ะ คือ คืออย่างงี้ค่ะ คือจะดื่มปกติเนี่ย จะดื่มเยอะ ๆ ช่วงมีงานปาร์ตี หรือว่าสังสรรค์กับเพื่อน ๆ อะนะคะ แต่ทีเนี้ยหลัง ๆ เนี่ยก็มีความรู้สึกว่า เราแบบเหมือนอยากจะดื่มเพื่อสุขภาพ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าเขาบอกว่า ดื่มเบียร์เนี่ยก็จะช่วยให้นอนหลับดี แต่ว่าอย่าดื่มเยอะเกินไป อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ หรือว่าจะเป็นไวน์เนี่ย ก็ช่วยเรื่องเลือดลมได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่พอเราได้ดื่มจริง ๆ แล้ว มันติดลมน่ะค่ะ มันหยุดไม่ได้ มันกลายเป็นว่าแทนที่จะพอดี ๆ ใช่ไหมคะ มันก็ต่อไปเรื่อย แล้วก็ตามด้วยอาหาร ทีนี้ประเด็น ก็คือ ก็เวลาเราดื่มแอลกอฮอล์แบบเปล่า ๆ แบบท้องโล่ง ๆ เนี่ย มันก็รู้สึกคลื่นไส้น่ะค่ะ รู้สึกไม่ค่อยดี ผะอืดผะอมเนาะ ก็มีเพื่อนแนะนำว่า "เธอต้องกินอาหารเข้าไปก่อน แล้วเธอถึงจะมากินพวกเครื่องดื่มนี้" เราก็เลยจัดไปค่ะ จัดไปก่อน แล้วก็พอเสร็จแล้ว ค่ะ อือฮึ
อะฮะ อืม ครับ ครับ ครับ ครับ อา ครับ อา ครับ ครับ ครับ อื้อฮือ ครับ ใช่ ๆ ครับ ใช่ครับ ใช่ ก็ ถ ถ้าจะให้แนะนำ ถ้าจะให้แนะนำ ก็คือการที่เรา อ่า ก่อนที่จะดื่มแอลกอฮอล์ ก็ไม่ควรที่จะ อ่า ท้องว่างนะครับ อืม ก็คือควรจะ ควรจะทานอาหารไปบ้าง คือให้มันเป็นการรองท้อง ไม่งั้นมันจะแสบท้องครับ ใช่เลยอันเนี้ย ใช่ ค คือการที่ดื่มแอลกอฮอล์ ก็คือต้อง ต้องมีอะไรรองท้องไปก่อนถึงจะดีนะครับ แต่จริง ๆ แล้วการดื่มอย่างที่ อย่างที่คุณดื่มเนี่ย ก็คือว่าควรที่จะแบบว่าถ้าเกิดว่า อยากดื่มนิด ๆ หน่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย คือเข้าใจได้เลยนะครับ เพราะว่าบางคนที่ดื่มไปแล้วเนาะ แล้วพอร่างกายมันเริ่มมึนนิด ๆ ก็จะเริ่มแบบว่าหยุดตัวเองไม่ได้ถูกไหมครับ?
ค่ะ อา ใช่ไหมคะ? อา อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ใช่เลยค่ะ แล้วก็กินอะไรก็ไม่ทราบค่ะ คือแบบว่าเหมือนกับแทนที่เราจะหยุด กิน เพราะว่าเราดื่มเครื่องดื่มไปเยอะแล้ว ใช่ไหมคะ กลับกลายเป็นว่า เราก็ยิ่งกินเข้าไปอีกอะค่ะ แทนที่จะแค่รองท้องก่อนดื่มเครื่องดื่ม ใช่ไหมคะ ก็หยิบนู่นหยิบนี่เข้าปากแบบเพลินมาก แบบเหมือนกลายเป็น กลายเป็นกับแกล้ม อะไรแบบนั้นไปเลยอะค่ะ แล้วก็กินไปเรื่อย แล้วก็ไม่ได้ดูว่า เอ่อ มันคือเรากลายเป็นว่า เราไปเน้นความอร่อยเพื่อที่เข้ากับเครื่องดื่มอะเนาะ เราไม่ได้เน้นเรื่องสุขภาพเลย ไม่ได้คิดถึงเรื่องสุขภาพเลยอะค่ะ ทีนี้จะหยุดตัวเองยังไงอะคะ เวลาที่แบบ กำลังเพลิน ไรอย่างเงี้ยค่ะ ทั้งดื่มทั้งกินเนี่ยค่ะ? อือฮึ
อา ทีนี้ ใช่ ครับ อือฮึ ครับ ครับ ครับ อือฮึ ครับ ครับ จริง ๆ แล้วอยากจะให้แบบว่า อาจจะต้องแบบตั้งกฎกับตัวเองครับว่า วันนี้สมมุติว่าดื่มเป็น สมมุติเครื่องดื่มเป็น ส เบียร์แล้วกัน สมมุติว่าถ้าเป็นเครื่องดื่มเบียร์ ก็อาจจะกำหนดว่าวันนี้ดื่มกี่ขวด อะไรอย่างเงี้ย หนึ่ง ขวด คือจริง ๆ แล้วการที่แบบดื่มเบียร์วันละขวดเงี้ย ก็ดีต่อสุขภาพนะครับ อ่า ทางคุณหมออะไรก็แนะนำว่า ถ้าเกิดว่าดื่มในปริมาณไม่มาก อย่างเช่น วันละแก้ว หรือว่าวันละไม่เกิน 2 แก้ว อย่างเงี้ย ถือว่ามันช่วยแบบว่าให้เลือดลมสูบฉีดเนาะ สำหรับคนที่มีอายุ อะไรเงี้ย ใช่ครับ ก็ถือว่าถ้าดื่มพอเหมาะพอควร หรือเราตั้งเป้าเอาไว้ ก็จะสามารถควบคุมได้ง่ายครับ แบบนี้ อา
ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม อา ค่ะ ค่ะ ก็ได้ยินมาแบบนั้นเหมือนกัน ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม อ๋อ ก็ เหมือนกับเราก็ต้องดูสถานการณ์ตรงนั้นก่อน ใช่ไหมคะว่า เราเห็นแล้ว โอ้โฮ อาหารเยอะแยะขนาดนี้ เรา อ มีโอกาสที่จะหยุด ม ไม่ได้แน่ เราคงจะกินไปเรื่อย ๆ เราอาจจะต้องมีการเตือนสติตัวเองล่วงหน้า ใช่ไหมคะว่า อ่า แบบเดี๋ยวเราจะเพลิดเพลินเกินไปไหม อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ ทีเนี้ย คือก็ยังติดอยู่น่ะค่ะว่า พอ เราดื่มเพลินไปเรื่อย ๆ อย่างเงี้ยค่ะ เรามีความรู้สึกว่า อาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ย มันไม่อร่อยอะค่ะ มัน มัน คือมันเหมือนกับอะไรที่มันอร่อยเนี่ย มันก็มักจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพ ใช่ไหมคะ อย่างงี้เนี่ยเรา ควรจะทำยังไงคะ เตือนตัวเองยังไงดีค่ะ?
ครับ ครับ อือฮึ ครับ ก็ อือฮึ อือฮึ ครับ อืม ครับ จริง ๆ แล้วเรื่องนี้นี่วางแผนกันได้ครับ ในการ อ่า สมมุติว่าเราดื่มแอลกอฮอล์ เป็นคนที่มีแบบปาร์ตีอยู่แล้ว หรือว่าอาจจะดื่มที่บ้านตอนช่วงเย็นทุกวัน อะไรเงี้ย แบบ อ่า อาจจะ เราอาจจะมีเป็นการแบบว่าไปจ่ายตลาด หรือว่าซื้อวัตถุดิบที่มีประโยชน์กับสุขภาพติดบ้านเอาไว้ครับ เพราะว่า ซึ่งการ การมีของที่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพเนาะ อย่างเช่น ของที่แบบว่า เอ่อ ไขมันน้อย อะไรต่าง ๆ คือพอเรามีติดบ้านไว้ ใช่ไหม เวลาที่ เวลาเราอยากจะทำอะไรง่าย ๆ เป็นกับแกล้ม หรือว่าทาน ทานเล่น ก็จะ มันก็จะมีประโยชน์ครับ เพราะว่าเราใช้วัตถุดิบที่มันมีประโยชน์กับสุขภาพที่เรามีอยู่เนาะ อันนี้ก็ช่วยได้ ใช่ครับ อือฮึ ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยได้ ครับ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม อา อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อือฮึ ค่ะ ค่ะ ทีเนี้ยก็ ค่ะ มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะ คือพอเราติดดื่มหนัก ๆ อย่างงี้แล้วนะคะ แบบช่วงปาร์ตีหรือไม่ปาร์ตีก็ตามเนี่ย เราก็กินอะไรแบบนี้ ทีเนี้ยก็อาจจะ อะ ตั้งสติกันนิดหนึ่งเนาะ แต่ทีเนี้ยมัน ถ้ามัน แบบว่ามัน ยังไงมันก็ไม่อร่อย อย่างเงี้ย เราก็ยังอยากจะกินอะไรที่มันไม่ค่อยโอเค แล้วก็ประเด็นคือมันเรื่องสุขภาพด้วยเนี่ย คือเรามีความรู้สึกว่า การที่เรากินอาหารที่เป็นเพื่อสุขภาพเนี่ย ราคามันสูงกว่าอาหารที่แบบทั่วไป ฟาสต์ฟูดอะไรที่มันอร่อย ๆ มันก็ราคาถูกกว่าน่ะค่ะ พวกอาหารคลีน หรือว่าอะไรที่แบบ อ่า ไร้สารพิษ หรือว่าอะไรแบบว่าไขมันน้อย น้ำตาลไม่เยอะ น้ำตาลน้อย น้ำตาล หญ้าหวาน อะไรแบบเนี้ย คือมันไม่อร่อยด้วยอะค่ะ แล้วก็ราคาก็สูงมากเลย อย่างงี้จะทำยังไงดีล่ะคะ จะแก้ไขยังไงดี?
ครับ อืม อือฮึ ช ครับ ครับ อือฮึ ครับ อือฮึ ครับ ครับ อื้อฮือ อือ อืม ครับ จริง จริง ๆ แล้วเรื่องนี้ไม่ยากเลยครับ เพราะว่าอยู่ที่ อยู่ที่เราเลยครับ อาจจะไปศึกษาหาข้อมูลหน่อยใน ในตามแบบ อาจจะยูทูบอะไรก็มีแนะนำครับ ซึ่งคือในการที่เราซื้อวัตถุดิบของที่แบบราคาไม่แพง แล้วก็มีประโยชน์ ก็มีหลายอย่างครับ ซึ่งบางสิ่งบางอย่างก็สามารถทดแทนได้ อย่างผักสลัดอะไรต่าง ๆ หรือว่าอาจจะเป็นธัญพืช ข้าวโพด อะไรอย่างงี้ ที่เราแบบว่าสามารถมาประยุกต์ มาประยุกต์ได้ แล้วก็มีประโยชน์ด้วยครับ ซึ่งอาจจะ อาจจะต้อง อ่า ไปเลือกดูเองเพื่อความที่แบบว่า คือการที่เราไปเลือกวัตถุดิบเอง เราก็จะได้ของที่สดด้วย แล้วก็แบบว่าได้ของที่แบบ ได้ของที่ดีที่เราเลือกมาเอง แล้วก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยครับ แล้ว เอาเรา ส ถ้า ถ้า ถ้า ถ้าจะให้ดีก็คือให้เน้นทำอาหารเอง ก็จะรู้สึกว่า ก็จะแบบว่าคุณค่าทางอาหารอะไรต่าง ๆ ความสะอาดด้วยก็จะดีครับในเรื่องนี้ แล้วก็ในส่วนของการ การดื่ม การดื่มแล้วอาจจะทานมากเกินไป ก็อยากจะให้ลองตั้งเป้าหมายดูครับว่า จริง ๆ แล้วคุณอยากจะลดอะไร? แบบว่าอาจจะลดน้ำหนัก หรือว่าอาจจะ อ่า วางแผนสุขภาพ อย่าเงี้ยอะครับ หรืออาจจะอยากควบคุมค่าใช้จ่ายก็ได้ ใน ใน สองสาม อย่างเนี้ย คุณอยากจะทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ? เรื่องสุขภาพ น้ำหนัก หรือว่าค่าใช้จ่าย อย่างเงี้ยครับ
อือฮึ ค่ะ อืม อา ค่ะ อือฮึ อา โอเคนะคะเนี่ย อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อะฮะ อืม ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม อือฮึ อืม ค่ะ คือ คืออันดับแรกเนี่ย ก็เป็นห่วงสุขภาพตัวเองเนี่ยแหละค่ะ ทีนี้เนี่ยพอคุณบอกว่า อาหารพวกนี้ถ้ากินมากเกินไปก็ไม่ดี ถูกไหมคะ จริง ๆ เราก็รู้ด้วยตัวเราเองด้วยแหละ แต่ทีเนี้ยถ้าคุณแนะนำให้ไปเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ทีเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มันก็จะมักราคาสูงแบบที่คุณแนะนำมา ใช่ไหมคะ แต่ทีนี้คุณก็บอกว่า อะ มีที่แบบราคาเบา ๆ แล้วก็เรา ด ดูที่มันเหมาะกับเรา อร่อยด้วย อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็โอเคนะคะ เป็นไปได้อยู่ ก็เลยมีความรู้สึกว่า ตอนนี้ก็คงจะห่วงเรื่องสุขภาพ แล้วก็อัน อันเรื่องควบคุมค่าใช้จ่ายก็น่าจะพอ พอประมาณแล้ว ใช่ไหมคะ ก็เลยทีเนี้ย ประเด็นคือสุขภาพแล้ว ทีนี้ พอเราดูแลตรงนี้แล้วนะคะ ก็มีส่วนของการที่เพื่อนมาชวน อย่างเงี้ยค่ะ เพื่อนเนี่ย ก็แน่นอนค่ะเขาคงจะไม่ได้ใส่ใจสุขภาพแบบเรา เขาก็จะเน้นอร่อยเหมือนเราเนี่ยนะคะ แต่ว่า คือเราอาจจะเป็นคนเดียวที่ใส่ใจสุขภาพตอนนี้น่ะค่ะ ถ้าเกิดเพื่อนเขามาเชิญไปปาร์ตีแบบนี้อะค่ะ แล้วเราไม่กินอะไรแบบที่เขากินเนี่ย มันก็จะดูแบบว่าเข้าสังคมไม่ได้ไหมอะคะ แบบนี้เราจะปฏิเสธเขายังไง หรือว่าจะหาทางออกยังไงดีคะ เรื่องแบบนี้น่ะค่ะ?
ฮึ อือฮึ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อืม อือฮึ ครับ ครับ ครับ อือฮึ อือฮึ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ คือเรื่องแบบนี้เข้าใจได้เลยนะครับ เพราะว่าแต่ละคน ก็อาจจะมีกิจกรรมที่มาไม่พร้อมกัน ถูกไหมครับ แล้วบาง บางกิจกรรมอาจจะเลี่ยงไม่ได้จริง ๆ อย่างเงี้ย ก็อาจจะลองตั้งเป้าหมายกับตัวเองก็ได้ครับ หรือว่าอาจจะมีกฎของตัวเองว่า อาจจะ อ่า ไป ไปงานปาร์ตีได้กี่ครั้งต่อ หนึ่ง เดือน อย่างเงี้ย อาจจะตั้งเป้าแล้วค่อย ๆ ลดลง ลดลงมา ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการ อ่า ค่อย ๆ ลด ซึ่งไม่ได้ตัดขาดไปในทีเดียว ซึ่งมันจะสามารถทำให้ร่างกายเราค่อย ๆ ปรับตัวได้ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำ ก็คือว่าในการไปบางทีหลาย ๆ งานที่จำเป็นจะต้องไปจริง ๆ อย่างงานแต่งงาน อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งคือเราปฏิเสธไม่ได้อย่างงี้ เราก็อาจจะมีกฎในการรับประทานของเรา เราอาจจะ อ่า ตั้งกฎกับตัวเองว่า งานนี้ฉันจะดื่มไม่เกิน ห้า แก้วหรือ 3 แก้ว แล้วฉันก็จะทานประมาณนี้ ซึ่งการที่เราตั้งเป้าหมาย หรือตั้งกฎ มันก็จะเป็นแรงจูงใจให้เราทำได้ในสิ่งที่เราวาดหวัง หรือว่าตั้ง ตั้งกฎเอาไว้ได้ครับ อา
ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อืม ใช่ค่ะ อือฮึ ค่ะ อ๋อ อืม น่าสนใจ ค่ะ อืม อา ค่ะ แล้วในส่วนของเพื่อนนี่เราจะคุยกับเขายังไงดีคะ? ให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะ แล้วเขาก็จะชวนกินอะไรแบบนี้เนาะ ค่ะ
ครับ ก็ จริง ๆ แล้วการที่คุยกับเพื่อนตรง ๆ เลย ก็เป็นทางออกที่ดีนะครับ อย่างเช่น บอกว่า อ่า "ช่วงนี้เรากำลังอยู่ในช่วงการลดแอลกอฮอล์นะเพื่อน เรากินกับเพื่อนได้ แต่ว่าเรากินได้ไม่เกิน 3 แก้วนะ หรือ 5 แก้วนะ" เราบอกให้เพื่อนเข้าใจใน ในจุดนี้ เพื่อเป็นการยืนยันว่า อ่า เราจะมีเป้าหมายของเรา แล้วเราจะทำตามเป้าหมาย ซึ่ง อ่า เพื่อนจาก จากที่คุยกัน เพื่อนก็น่าจะเข้าใจเราครับ และเผลอ ๆ บางทีเพื่อนก็อาจจะช่วยเตือนเราด้วยอย่างงี้ ก็อาจจะทำให้เราอะสามารถควบคุม ในทั้งเรื่องของแอลกอฮอล์ แล้วก็เรื่องของปริมาณอาหารได้ด้วยครับ ทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไปได้เลย ใช่ครับ
อืม ค่ะ อืม อือฮึ อา ค่ะ อืม อา ค่ะ อืม เออ แบบนี้ก็ดีนะคะ อย่างงี้เนี่ย คือจริง ๆ แล้วเราก็พูดถึง เราก็ควรจะชวนเพื่อนมากินอาหารแบบที่มีประโยชน์กับร่างกายด้วยกันอะเนาะ คือถึงแม้ว่าเขาจะชวนเรากินอะไรที่เขาอาจจะชอบ เราก็สามารถพูดตรง ๆ แบบที่คุณแนะนำได้อยู่อะเนาะ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะ ได้ข้อมูลอะไรที่ไปปรับใช้ได้เยอะเลย แล้วก็จะลองทำตามดูแล้วกัน เพราะว่าก็คงจะทำแล้วดีต่อสุขภาพมาก ๆ เลยน่ะค่ะ ก็ถ้ามีอะไรอาจจะมาสอบถามเพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ
ครับ ครับ ครับได้เลย ได้เลยครับ จริง ๆ แล้วการควบคุมไม่ยากครับ อยู่ที่เราตั้งเป้าหมายนะครับ ยังไงก็ขอให้ อ่า ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้นะครับ วันนี้ยินดีมาก ๆ เลยที่ได้แนะนำไปครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ